أيوه، أيوه.
بس ما أعرفش، هي يمكن برضه عربيات الكبدة خُدي بالِك هي ريحة الأكل يمكن تكون مرّة وحَد خلّاني أجرّب فجرّبت إيه ده! ده الموضوع مختلف، ده مش اللي أنا باكله في البيت وعندي منه Trauma. ممكن برضه، يعني هي ت أكيد ي أكيد ده حصل، أصل أنا إيه اللي يخلّيني من واحد آآ أهله كمان بيخوّفوه من أكل الشارع لإن هو يبقى عايش ثانوية عامّة كلّها على عربية الكبدة؟
مختلفة طبعًا، أيوه. أيوه. أيوه، <laughs> أيوه. أيوه. لأ، مش عارفة الصراحة <giggles> ده تحوّل كبير. <chuckles>
<laughs> يعني ده آه، يعني لأ وهي في ثانوي هي في ثانوي، يعني أنا كلّ التغيّرات اللي حصلِت لي، حصلِت لي في ثانوي.
آه.
آآ وما وأنا ما كنتش من النوع اللي بيضرب فلوس الدرس ويروح يلعب بيها ب ما ليش في الجو ده، فأنا كانت الفلوس الحلال الوحيدة اللي أجيّب بيها كبدة هي فلوس الأسئلة اللي <chuckles> عليها فلوس. <laughs>
أيوه. ال أيوه <laughs> اللي كسبتها ب بشطارتك. <laughs>
آه، هو الواحد كان ب والله كنت بابقى نايم، أنا أصلًا باصحى لمّا بيبقى في فلو ما أعرفش مع إن أنا عمري ما الفلوس فرقِت معايا بس هي <tsk> هي بقِت ذكرى حلوة، أنا وصاحبي ده كلّ ما بنتقابل آآ هو ده يعني يعني هي دي الذكرى اللي فعلًا عم عملِت Friendship قوية حتّى.
أيوه. أيوه. إمم.
إمم. بس، آآ في أنتِ حاجة بقى معيّنة تانية ذكرى معيّنة غير الTrauma دي، يعني حاجة حلوة بقى خلّينا، ذكرى جميلة هي مش لازم تبقى ذكرى وحشة، إيه الأكلة الحلوة بقى اللي أنتِ بتحبيها و وكلّ ما بتقابلي أهلِك أو حاجة ب أساسي؟
آه، إمم. ذكريات الطفوله دي برضه حلوة. <laughs> أيوه. أيوه. يعني طبعًا آآ آآ، في حاجات كتير، آآ بس أنا أفتكر أوي آآ وأنا صغيّرة البسلة بالجزر ما أعرفش ليه! ليها ليها علاقة آه.
إمم. ده عِشق دي، دي عِشق دي برضه آه. <chuckles> والله إحنا طلع زوقنا حلو في الأكل أهو. <laughs>
ليها علاقة ب آه. أيوه <laughs> ز طبعًا ما هو يعني آمم، في حاجات كده تقل اللي هي كنا كلّنا كنا بناكلها وإحنا صغيّرين دي، ففيها ب هي بتفكّرني دايمًا ريحة البسِلّة والجزر لمّا باعملها حتّى بافتكر دايمًا لقطة وأنا راجعة من المدرسة في أول الشتا دي، اللي هي اللي هي اللقطة اللي كلّ أمهاتنا كان لازم ت تنزل بطقم ال
إمم. آه. طَب بتعرفي تعمليها زي طنط يعني مامتِك بتعرفي تعمليها زي ما ماما كانت بتعملها؟

أوكي، مش بتتعب منها وكده؟
<laughs> وأنا أي حاجة ولو تعبت عادي برضه فداها مش مشكلة يعني إيه اللي هيح <laughs> تمام، يعني <laughs> ما أعرفش هو في يعني أنا كل ما باتفكّر آه، طبعًا بقى باحب المحشي جدًا وباحب المكرونة بالبشاميل وباحب وباح <tsk> ده كيف وعِز المنوفي كيف والعربية كمان مش المح أنا ما باحبش المحلات على فكرة، يعني المحلات إشطة باكلها وكده بس العربية هي اللي بتبسطني. <laughs> ما أعرفتش برّه الموضوع وما أعرفش كبدة هوهو والكلام ده ما ليش فيه، أنا باكل وأنا ساكت وما ليش دعوة بالكائن اللي أنا باكله <laughs>
إمم، برضوه أيوه. <laughs> أيوه. أيوه. آه، فاهم؟ ليها رونق، أ أيوه. إمم. <laughs> آآ، أنا الحقيقة عندي العكس، لأن أنا عندي عقدة نفسّة من كبدة تقريبًا آآ آآ عشان
آه، أنا كانت عندي لحد إعدادي وربّنا بعت لي سبب خّلاني ما أعرفش إيه والله، ما أعرفش، أنا يعني باكرها فعلًا.
أيوه. أيوه. أنا بتهيّأ لي هي ب مرتبطة عندي ب بعيد الأضحى، وأنا ما باحبش الدوني اكتش آآ آآ
آه. الكبدة البيتي. آه، ولا أنا باحب الضاني على فك أنا أي حاجة في اللحوم دي باشوّحها عشان أطيّر منها ريحة الزفارة والضاني والكلام ده وكده، يعني لازم تبقى Well done اللي هو لدرجة إنّها تبقى محروقة، فأنا اقطّعها حتت صغيرة بسواجا، دي الحالة الوحيدة اللي أكلها فيها وفعلًا برضه م يمكن برضه أنا كان ده المس مخلّيني إن أنا ما اك ايك إيه القرف اللي أنتم بتاكلوه ده، بس وبالذات الأوانص والحاجات الطارية <tsk> ما باستحملش. مزاجِك فعلًا.
آه. أيوه. أيوه. أيوه. أيوه. <chuckles> أيوه. آه. آه، أنا بقى كنت آه، آآ م كانت شارياه في الدوني خالص، بس كنت وأنا صغيرة بقى ما عنديش آآ آآ، يعني ما أجرأش إن أنا أقول لأ، أنا مش هاكُل أو كده وإحنا بقى آآ، والدي وعمّاتي وكده آآ، من الضاهر ولازم نعمل ال الحاجات كلّها الصبح كده نفطر بيها وكل الحاجات الـتقليدية ديه.
آه طبعًا، في شبشب وفي حزام وفي حاجات أيوه. <laughs> أيوه. كانوا يقولوا لِك الأكل ما فيهوش ليّة وتلاقي الأكل فيه ليّة؟ <laughs> أيوه. <laughs>
أيوه، فكنت بقى أنا كطفلة مش عارفة أعمل إيه في نَفْسي، فأعتقد أول ما بقى ليّا ال آآ، الجرأة إن أنا آآ أقول لأ، مش هاكُل ده، خلاص آآ، بطّلت أكله ما لا يمكن يدخل بُقي تاني خلاص الموضوع خلص. <laughs>
سُلطة القرار، آه. إمم. فاهمِك، إمم.
آه، فما قدرتش بقى أتخطّى زي ما أنت اتخطّيت.
والله أنا برضه فاكر إن أنا أهلي كانوا بيخصبوني على الأكل، بس بالذات حوار الليّة ده اللي كانت مامتنا دايمًا وأنا وتطلع في الأخر كلّها ليّة ودِهن وحاجات كده.
أيوه.

بح حو آه، بافضل آآ، آآ، ب واحدة، واحدة بأُتقن آآ، ال الطريقة اللي هي كانت بتعملها بيها، بس طبعًا آآ، يعني هو في حاجة ليها ع السر آآ، الأم ده مش عارفين، هي ما كانتش دايمًا
امم. هو أنا طبعًا الموضوع بالنسبة لي سهل شوية، لإن أنا مامتي كانت بتحرق الأكل على طول، فأنا سهل جدًا إن أنا أقرّب من أكل مامتي، إن أنا أحرق الأكل، أنا كده بقيت شبه أكل ماما، فتمام. <giggles>
<chuckles> أوكي. لأ أنا والدتي الحقيقة كانت بتطبخ حلو أوي يعني نَفَسها في الأكل رهيب فعلًا.
والله هو ط طبخها حلو، بس هي كانت بتسيبه دايمًا يستوي بزيادة وبيتحرق، فهي <tsk> ما لهاش علاقة بإن هي عملتُه حلو، هي بتنساه، بعد كده على الفرن، بس هي دي كُلّ الفكرة، فأنا معظم الأكل أنا يعني نُصّ الأكل اللي هي بتعمله كان بيتحرق وأنا صغير، أنا فاكر معظ يعني بيشيط بقى، فشوية بتاع بس، <tsk> يعني المرات اللي هي ما بتحرقوش فيها طبعًا لأ، يعني دي حاجة تانية، بس هي معظم أكلها كان محروق، فتمام. <laughs>
آه. أيوه. أوكي. حلو. <laughs> لا أنا أنا الذكرى ما فيهاش حاجة محروق فيها فيها أكتر إن هي بس الريحة دي ك بافتكر باصغر على طول، بارجع في ابتدائي وطالعة جري على السلِّم عشان آكل بقى البسلة بالجزر، أيوه آه، فدي ح ذكرى حلوة، في حاجات طبعًا
<laughs> <laughs> أيوه، أيوه. امم. حتى البسلة، أيوه. وما اتغيرتش مع الوقت، يعني لسه لحد دلوقتي بتجيب لك لحمة، امم.
لأ، بالعكس. لأ، بالعكس يعني كل أمّا أطبخها باحس إن إحنا بنصغر وبعدين ن و و وأنا وجوزي يعني في حاجات في أكلات معينة كده لمّا أطبخها على طول نحس إن إحنا رجعنا
آه. عشان هو عنده نفس الذكرى دي، فهو نفس الذكرى دي لمّا أنتِ بتطبخي. طَب هو بيطبخ بقى وبيساعدِك برضه في الموضوع ده والَّا هو سايب الموضوع عليكِ؟ <laughs>
آه. أيوه. لأ، لأ هو بيطبخ، بس هو يعني إيه مع مرور الزمن <laughs> هو أصلًا كان عايش لوحدُه فترة طويلة، فكان بيطبخ لنفسُه زي الفل. أيوه.
أيوه، خدي بالِك أن أنا كنت باطبخ لنفسي أكتر لما بابقى عايش لوحدي فعلًا، هو ده الموضوع يعني أنا باحب الfast food جدًا وباح وباستسهل إن أنا أطلب، بالذات لمّا أنزل مصر، أنا عايش على طلبات والحاجات دي وكده، ما يعني ما لمستش المطبخ السنة اللي أنا قعدتها في مصر in between مثلًا، ما طبختش إلّا مرّه مثلًا لكن لمّا بابقى برّه لأ، ب باتفنَّن بقى وباقلب شيف وباجيب أنواع سكاكين الchef knife ومش عارف إيه، وأقل وألاقي الموضوع بقى معايا متطو لدرجة إن أنا كنت هاخد course طبخ بتاع الشيفات اللي هي بتاعة المطاعم، مش حتى حاجة عادية. بس بارجع مصر مع لأ يا عم أنا آكل أكل الشارع كفاية، أطبخ إيه يا عم وهباب إيه؟ <laughs>
أيوه. أيوه. أيوه. أيوه. أيوه. <laughs> يا خبر! أيوه، سهل. أيوه سهل جدًا، هو إحنا أمّا رجعنا برضه كنا ب على طول تقريبًا ما يعني ما جبناش ولا أي حا التلاجة كانت فاضية، أي حد بييجي نطلب على طول.
امم.

آآ بس وقعدنا كلّنا كعيلة نحتفل براس السَنة، إن إحنا بنلف المحشي، عشان لازم المحشي
يوه. احتفالات المصريين غير برضه. آه والله.
أيوه، وعملناه فعلًا وكلناه. <laughs>
<laughs> يعني معاكِ Chef قد الدنيا، الماماهات دي شيفات وآخدتِ أنتِ خدي بالِك برضه يمكن ده اللي ناقصني، إن أنا كنت أقعد مع ماما أكتر في المطبخ. <tsk> أنا كنت باعمل الكلام ده وأنا صغير، بس بعد كده آآ عِشت على عربيات الكبدة، فتقريبا بطلت <laughs> لإن إن أنا فاكر أيام عدادي وكده، كنت باعمل بيتزات، وشوربة بصل، وحاجا كنت باعمل حاجات كتيرة أوي، جِيت في ثانوي ما عرفش إيه اللي حصل، والله سبحان كان كنت مستقبل Chef وكنت ب <tsk> عربية الكبدة بوّظِت أخلاقي أنا عارف، بس يعني أنا <giggles>
أيوه. <giggles> اوه! أيوه. آآ عربية الكبدة فعلًا آه، ندهتك. <giggles> طب وإيه تاني بالطريقة دي بقي، بتحاول تعمله بإيدك أو كده؟
بس

آه، ده حقيقي، لإن هو خطوات كتير عشان يطلع حلو بالطعم ده، محتاج إن أنت تصبر عليه، وتستنى على اللحمة ت ترتاح، لمّا أرتاح أنا الأول تبقى هي ترتاح يا حبيبي، يعني هي واح <giggles>
يعني أيوه. مفهوم. <laughs> أيوه صحيح، لأ هو الطبخ فعلًا وخصوصًا الأكل بقى اللي هو التقليدي ال بتاعنا ده، عايز روقان، عايز وقت، عايز تبقى كده بالك رايق وبمزاج.
إمم. ده حقيقي. فعلًا، فعلًا هو ده، بس يعني هنعمل إيه؟ إحنا عايشين مضطرين إن معظم أكْلنا بقى على الحاجات اللي هي بتتحط في الميكرويف وتتسوّى بس يالّا، هييجي يوم وهاتفرَّغ للمطبخ إن شاء الله، لإن أنا يعني باحب الموضوع ده جدًا. <tsk> عامةً يعني أنا مبسوط جدًا إن آه، إن شاء الله، طبعًا أنا مبسوط جدًا بالكلام معاكِ وإن شاء الله نتكلِّم تاني.
آه. أيوه. ويبقى طقس عائلي كده. شكرًا. إن شاء الله.